Kak, kamu kan biasanya tuh, orang-orang itu kan mungkin banyak ya yang punya sahabat atau teman dan sering kumpul bareng gitu kan. Nah kalau kamu nih, Kak, untuk ketemu sama temen-temen itu, ketika nongkrong, itu biasanya kamu ngobrolin apa dan kenapa kamu bisa dibilang, mungkin sering nongkrong sama temen-temen gitu Kak?
Heeh. Mhm. Oke, eee, aku dan teman-teman nongkrongku ya, sahabat-sahabat aku yang aku udah berteman, bisa dibilang, ya lebih dari 5 tahun, atau 10 tahun lah ya, Kak, ya, ada lah 10 tahun mungkin ya. Itu dari jaman aku waktu masih sekolah SMA dulu kan, dan kami pun sampai saat ini masih suka nongkrong walaupun memang nggak sering-sering banget. Tapi ada aja tiap bulan tuh kayak, 2 minggu sekali gitu kan, kadang seminggu sekali gitu kan, itu ada acara kayak misalkan, "Ayo ngopi bareng," gitu, dan itu tuh semuanya laki-laki semua, tapi kadang ada beberapa, eee, apa ya, beberapa kali kayak kami tuh masing-masing ngajak istri gitu, dan kami tuh, istri tuh kayak saling kenal antara istri si A dan istri si B gitu kan. Nah ketika ketika nongkrong gitu biasanya kami tuh kayak, eee, mengobrolkan, apa ya, eee, saat-saat momen nostalgia misalkan, tapi nggak nggak tiap hari ketemu ah, maksudnya nggak tiap pertemuan seperti itu, tapi lebih ke membahas tentang nilai-nilai kehidupan sih. Mungkin karena kami seiring bertambahnya usia gitu kan jadi kayak, makin lebih bijak atau gimana, jadi kayak topik obrolan-obrolan tuh kayak makin berat gitu ya. Dan, apa ya, kadang ada yang sambil menceritakan juga kayak peluang-peluang bisnis gitu kan, atau misalkan ada yang menceritakan tentang keluh kesah di kerjaannya. Itu macam-macam sih dan kami kayak, lebih kayak rembukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, gitu.
Oh, lama juga. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Iya. Iya, nah bener. Mmm. Mmm, itu, eee, a pada awalnya itu pertama kali kalian nongkrong, itu berarti pas SMA ya, Kak, berarti ya?
Iya. Itu aku sama teman-teman ya, mulai aktif nongkrong ya, mulai aktifnya adalah ketika, eee, sudah lulus dan sudah ada punya, apa ya, udah pada punya pekerjaan gitu kan. Justru ketika waktu sekolah tuh kayak nggak nggak sering-sering banget nongkrong tuh gitu, karena mungkin ya tiap hari ketemu gitu kan di di di di kelas gitu kan. Nah, sering nongkrong itu adalah ketika sudah bekerja, gitu.
Mmm. Mmm, ketika bekerja ya, dan pada saat pertam eee, pada saat itu ket kalian nongkrong ketika pada udah dapat kerja, berarti bahasannya adalah tentang kerjaan dong? Udah bukan tentang kayak sekolah pas awal-awal nongkrong dulu dong?
Iya. Eee, kadang kadang ngebahas tentang sekolah, tapi nggak nggak tiap pertemuan. Tapi ada ada kalanya kayak teringat dengan momen lucu, eee, teman si A misalkan atau si B gitu kan, kadang ada adalah, eee, apa ya, dekat-dekat ke arah sana gitu.
Mmm, pas terakhir nongkrong itu berarti kapan, Kak? Untuk yang dekat-dekat ini?
Ini terakhir nongkrong itu mi minggu kemarin sih aku terakhir nongkrong, masih masih baru-baru, lah.
Oh, berarti jadwal rutinnya itu seminggu sekali atau enggak sebulan sekali, gitu ya?
Eee, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali sih. Yang penting pokoknya tiap bulan tuh pasti ada yang namanya, eee, nongkrong bareng, walaupun itu cuma sekali ya.
Mmm, kan tadi kan Kakak bilang kalau nongkrong tuh kadang bawa pasangan masing-masing, ya. Nah, aku aku penasaran kalau misalkan kalian enggak bawa pasangan, itu kalian ngobrolin apa aja, Kak? Apakah ngobrolin tentang pasangan sendiri kah gitu atau gimana tuh, Kak?
Li ya, heeh <chuckles> Mhm. Oh. Heeh heeh. <clears throat> Nah, eee, uniknya kami adalah, eee, ketika lagi nongkrong dan enggak bawa istri, gitu ya. Kami tidak tidak sedikit pun membuka permasalahan pribadi, khususnya dapur keluarga, ya. Karena, eee, bagaimanapun kayak kami tuh memang nggak mengucapkan secara langsung, "Eh, pokoknya jangan, enggak boleh atau cerita-cerita istri," gitu kan. Enggak. Tapi kayak kami tuh, punya kesadaran sendiri bahwa yang seperti itu adalah, eee, privacy dan rahasia keluarga sendiri, gitu kan, dan kami tidak pernah membahas tentang, eee, kejelekan istri ataupun tentang kejelekan mertua atau apa, itu kami benar-benar saling jaga masing-masing, ya paling kalau misalkan ketika lagi ngobrol tuh, kita lebih ke ngobrol, eee, misalkan lagi viral apa nih, gitu kan, atau misalkan lagi ada permasalahan ini nih tentang kerjaan, minta dong masukannya, gitu kan, atau misalkan dalam segi misalkan, eee, aku sedang butuh bantuan nih, eee, misalkan anggaplah misalkan uang, gitu kan, ketika lagi nong nongkrong itu aku terus terang minta tolong ke mereka ada enggak sih, eee, pegangan segini misalkan terus aku butuh buat ini ini ini, gitu kan, dan mereka kalau ada tuh ngasih gitu, ngasih pinjam gitu dan itu kayak kami tuh kayak jadi tempat ngumpul untuk, apa ya, ngumpul dan juga menyelesaikan permasalahan tuh bareng-bareng, gitu.
Oke. Mhm. Mhm. Iyap. Mmm. Oh, itu kalau yang ketika enggak bawa pasangan ya, Kak. Nah, kalau misalkan bawa pasangan nih, Kak, bawa pasangan masing-masing kan. Itu apakah nongkrong yang laki-laki dan perempuan itu jadi kayak misah atau kalian ngem eee, nongkrong bareng-bareng tuh, Kak?
Iya. Heeh. Heeh, misah misah, <laughs> misah, jadi kalau misalkan cewek iya, karena, eee, pertama canggung juga sih ya, kalau misalkan agak ngobrol, eee, campur-campur antara istri dan juga suami. Karena pernah kami seperti itu kayak kayak istri tuh yang mungkin dia tuh agak malu kalau misalkan ketemu sama laki-laki lain, gitu kan. Ada seperti itu dan termasuk istriku. Istriku pun termasuk orang yang memang dia tuh jadi kagok atau canggung berbicara kalau misalkan ada laki-laki di tempatnya, gitu. Jadi, kalau misalkan kami saat itu tuh kayak kayak ngerti sendiri bahwa kalau cewek cewek ya, cowok cowok, gitu. Karena kan, kalau cowok tuh kadang kan ada yang sama ngerokok juga kan, ngopi di luar gitu kan, kalau cewek kan enggak di dalam rumah, gitu.
Oh, misah? Kenapa begitu, Kak? Indem Mhm. Iya. Mmm, dan kalau untuk masalah tempat, Kak, itu biasanya ada tempat tersendiri kah, kalian untuk nongkrong kayak khusus atau tempat langganan atau kalian nentuin sebelum kalian berangkat nongkrong, Kak?
Mhm. Heeh, seringnya sih, eee, nongkrong di 1 orang, karena dia memang rumahnya cukup luas dan juga view-nya enak gitu kan, eee, pokoknya dia tuh kayak rumah tuh, nongkrong-able lah. Jadi kayak tempatnya tuh kayak enak banget lah, kayak buat nongkrong terus dia tuh kayak punya, eee, apa ya, taman, itu tuh ada meja panjang, ada banyak-banyak kursi gitu kan, itu kayak dia tuh udah ngedesain itu kayak buat nongkrong, gitu. Kayak ngebangun ngebangun itu buat nongkrong kami semua, gitu. Tapi kalau misalkan udah agak jenuh, bosen, ngajak ke kafe, gitu.
Mhm. Oh. Jadi? Mmm, berarti paling sering tuh nongkrong di rumah teman dong, Kak? Yang di mana itu enggak keluar modal sama sekali mungkin, ya?
Iya. Enggak enggak justru yang yang me memberikan kayak, eee, eh, kita besok barbecue atau apa, gitu kan, atau misalnya beli kopi, apa, tuan rumah yang ngasih gitu. <laughs>
Oh gitu, jadi, Kakak tuh sebagai tamu tidak ti kayak kayak cuman menikmati aja, gitu? Nongkrong sama, eee, hidangan yang telah disajikan, gitu ya?
Heeh. Iya. Iya iya, karena prinsip temenku tuh, dia tuh selalu merajakan tamu.
Wih, eh, keren banget temannya tuh, aku pengen tuh, Kak, punya teman kayak gitu tuh.
Iya, ih, keren banget asli. Itu keren banget temanku sih itu, asli. Cuma, eee, apa ya, dia tuh memang apa ya jadi mungkin karena dia dulu waktu sekolah tu kan termasuk orang yang bisa dibilang ekonominya agak kurang, kan. Terus sekarang justru dia yang paling menonjol ekonominya. Jadi kayak bisa dibilang, eee, mungkin tolak ukur sukses dia adalah salah satu orang yang mungkin bisa dibilang sukses, gitu kan. Jadi kayak dia tuh kayak memberikan timbal balik karena dulu waktu sekolah itu, eee, kami tuh merangkul dia, gitu.
Mhm. Mmm, gitu. Itu persahabatannya keren banget berarti, dari SMA sampai sekarang bertahan, gitu ya, Kak.
Iya. <laughs>
Dan menurut Kakak nih, ketika kalian nongkrong kan, seiring bertambahnya usia dan kesibukan juga gitu kan, ada enggak sih, Kak, perbedaan-perbedaan waktu atau enggak ba ketika kalian nongkrong dulu sama sekarang, itu yang bedanya apa aja tuh, Kak?
Mhm. Mhm. Perbedaan waktunya. Oke. Kalau dulu tuh, eee, sebelum kami menikah ya, maksudnya memang udah pernah kerja ya. Itu waktu pasti bisa sih, kayak misalkan, eee, di di kayak, apa ya, si ritme ataupun intensitas untuk nongkrong itu kayak sering, kayak hampir hampir tiap minggu. Karena kami tuh memang kenapa ya, eee, kami itu kayak enggak terlalu bucin atau enggak maksudnya bukan tipikal orang-orang yang, terlalu apa ya kayak, nempel terus sama pacar, gitu loh. Jadi kami itu memang, ya malam minggu ya udah nongkrong gitu masalah pacar kan bisa besoknya, gitu kan. Jadi kami tu kayak sering banget kayak nongkrong kalau misalkan ajak no eee, mau ajak pacar, ya udah ajak aja pacarnya, gitu kan. Kalau enggak mau ikut, ya udah enggak usah ikut, gitu. Cuman kami kayak sering banget untuk untuk nongkrong dan juga ketawa-ketawa bareng, karena bagaimanapun kalau sahabat itu, eee, kayak apa ya, eee
Oke. Bucin enggak tuh. <chuckles> Oke. Oh iya, paham. Eh.
untuk jangka panjang, gitu kan. Karena kalau pacar itu kan, dia sementara tuh, karena kan belum tentu nikah, gitu kan. Ngapain harus diprioritaskan, gitu kan. Jadi kami lebih, memprioritaskan persahabatan kami. Nah itu, kami itu kayak udah ngerti sendiri lah gitu.
Mhm. Iyap. Oh gitu. Jadi, ini kalau misalkan nongkrong sama istri nih kan, kayak tadi Kakak, bilang sahabat itu selamanya gitu kan, sedangkan pacar atau mungkin pasangan itu kan tidak selamanya ya. Kalau misalkan ngum ngum ngumpul sama istri, bareng ngobrol gitu Kak, dan ada enggak Kak, suka ada celetukan-celetukan gitu yang bikin kayak nongkrong itu ke jadi kayak wah ini nongkrongnya, udah enggak enak nih gitu. Pernah enggak Kak?
Mhm. Mhm. Eh. Mmm, apa ya. Atau aku ingat-ingat ya kayaknya enggak ada sih, karena mungkin eee, kami kayak ngerti sendiri kami ini para-para suami itu kayak tahu nih, bahwa ada pantangan-pantangan yang memang tidak boleh dibicarakan ketika kami sedang ngumpul, kalau misalkan lagi ada istri ya. Kayak misalkan cerita-cerita mantan atau misalkan cerita-cerita tentang eee, artis-artis apalah itu yang lagi viral gitu kan. Itu itu kami kayak menjaga banget, kayak ucapan kami tuh kayak enggak ngebahas hal-hal yang sifatnya tuh kayak berbau perempuan, gitu. Karena kan berbahaya gitu, jadi kayak lebih ke obrolan-obrolan yang lucu atau misalkan nostalgia tentang masa sekolah atau misalkan tentang eee, pengalaman kayak liburan ke mana ke mana gitu kan. Itu sih paling, lebih dijaga.
Oke. Mmm. Mmm. Kalau ngobrolin masalah nostalgia ketika ngumpul gitu, apa yang pasangan-pasangan kalian juga ikut kayak relate gitu Kak, sama kehidupan kalian? Karena kan itu bisa dibilang cukup lucu ya, untuk diceritakan.
Mhm. Mhm, mhm. Ya, kalau misalkan relate sih mungkin relate juga ke istrinya. Karena eee, istri kami itu ya jadi umurnya tuh enggak enggak beda jauh, gitu. Maksudnya eee, aku dengan temanku kan seumuran nih ya, terus kayak istri tuh paling beda 3 tahun 4 tahunan semuanya tuh. Jadi enggak yang 1 beda generasi banget loh. Jadi, kalau misalkan ada candaan kami tentang nostalgia tentang masa sekolah tuh, mereka masih agak masuk juga gitu, masih masuk keadaan relate buat mereka dan mereka pun jadi bisa ikut ketawa bareng, gitu.
Mhm. Mmm, gitu. Dan kalau misalkan eee, ngomongin nongkrong nih Kak. Ada enggak sih Kak, tempat favorit kalian, yang mungkin dari dulu sampai sekarang, itu kalian selalu dateng dateng ke situ Kak, kayak mungkin dari jaman kalian jomblo sampai kalian punya anak, istri, itu tempat itu kayak paling tempat memorable buat kalian, gitu.
Mhm. Iya. Yang paling memorable ya itu, di temanku itu. <chuckles> Yang dia selalu dari dulu. Itu dari SMA dan itu udah bertahun-tahun ya, sampai aku tahu banget keadaan rumahnya dulu waktu masih eee, apa ya masih beralaskan lantai yang apa, jadul gitu kan. Sampai-sampai sekarang rumahnya sudah 3 tingkat dengan apa view yang enak, desain rumah yang tertur terstruktur gitu kan. Itu, aku merasakan banget lah, dari mulai kayak ngebangunnya gimana step by step itu kayak kami itu jadi saksi dan apa jadi, apa ya jadi saksi perjuangan dia dalam menata hidup tuh, benar-benar gitu. Itu itu terbaik sih, gitu.
Dari dulu tuh, dari dari dia SMA? Iya? Mhm. Oke deh. Oh, berarti Kakak, udah kayak melihat sendiri sebagai saksi hidupnya temen Kakak, gitu ya. Aduh, keren banget.
Iya bener dan itu orangnya low profil banget gitu. Low profil dan suka berbagi.
Mmm, berarti dia bisa dibilang salah satu orang yang cukup sukses di kalangan circle-nya nongkrong Kakak?
Iya, benar. Dia paling sukses dan paling menonjol, bisa dibilang padahal waktu sekolah tuh dia tuh kayak, orang yang enggak terlalu menonjol, gitu kan dan pada saat itu, eee, ketika sekarang kita udah bekerja tuh dia yang paling menonjol dan bisa dibilang, eee, paling sukses lah, mungkin lah ya. <chuckles> Gitu.
Oh, begitu. Mmm, tapi kalo kalo no nongkrong itu ada enggak sih Kak, peraturan yang gak boleh dilanggar ketika kalian lagi nongkrong, enggak boleh ngapain gitu mungkin main hp atau ngobrolin sesuatu yang hal yang sensitif, gitu?
Mhm, ada. Ada ada, itu kami tidak boleh pegang HP, itu udah menjadi aturan tidak tertulis gitu kan. Karena kami pun pernah, eee, dulu waktu itu, eee, awal-awal masih kayak dulu kan belum belum terlalu ini WhatsApp kan, tapi ketika awal-awal booming WhatsApp dan BBM tuh, gitu kan kayak kan ada momen di mana, asyik sendiri balasin chat BBM gitu kan atau WhatsApp gitu kan, dan, pada saat mulai ada ke ke arah sana, aku sendiri yang ngobrol ataupun ngomong ke mereka, kalau misalkan kita ngu ngumpul, terus masih mau main HP atau chatting-an orang lain kita enggak usah ngumpul, ngapain, ya udah di rumah aja chating-an di rumah gitu kan. Nah, semenjak itu, ketika kami ngumpul, itu enggak pernah sama sekali pegang HP, gitu dan itu jadi kayak kami itu fokus untuk saling, berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga memberikan masukan gitu.
Mhm. Iya. Iya. Mmm, benar. Walaupun mungkin kaya ada pesan yang amat sangat mendadak dari kerjaan atau keluarga, itu nantinya gimana tuh Kak?
Nah, kalau itu sih kayak, paling kayak misalkan ada notif masuk ya, paling kamu cuma dibaca aja terus ya udah. Enggak langsung dibales cuma dilihat, terus balikin lagi HP-nya gitu. Jadi, kayak cuma memastikan kalau enggak penting ya udahlah, jangan dulu dibales gitu kalau misalkan penting baru dibales. Tapi, enggak sampai, screen time itu kayak benar-benar mantengin HP itu enggak, kami anti sekali seperti itu.
Mmm. Mmm, kira-kira ada enggak 1 tips aja Kak, yang bikin nongkrong makin nyaman?
Yang bikin nongkrong makin nyaman adalah jauhin HP, kedua jadi diri sendiri apapun itu, gitu ya. Yang ketiga, jangan nongkrong dengan menjelekkan orang lain, karena bagaimanapun orang yang berkualitas itu enggak pernah nongkrong dengan cara, mem apa ya membawa topik menjelekkan orang lain, ya kami enggak pernah.
Oke. Oke. Oke, kalau gitu. Keren banget Kak, tips-nya. Makasih banget nih Kak, udah mau ngobrol-ngobrol dan bagi-bagi tentang pengalaman nongkrong ini Kak.
<chuckles> Oke, siap.
Oke, sampai jumpa lagi nanti Kak.
Thank you ya. Oke sampai jumpa!